Mhmm, il Perù mi piacerebbe. Sì, non non Perù non vedo particolari, ehm, rischi? O almeno oddio, <chuckles> beh
Un giro in Perù co come? Mhmm. Eccoli. S ma allora, su chi c'è stato chi c'è stato quello, allora, non ci sono rischi di ragni, credo, ma ehm, è molto, mhmm, come dire, ri e Sì, no no dico è richiesta la, come dire, una certa preparazione fi un minimo, mini preparazione fisica, per comunque è tutto in quota, no, ehm, setté parecchie passeggiate in salita e discesa, ovviamente, e somma neanche è bisogna essere atleti, no, però non è come dire, se non è non è come dire faccio una passeggiata in collina o in pianura, ma è proprio
dipende. Mhmm, spero. I quartieri, dici. Ah. Ah-ah, okay. Mhmm, sì, sì. Certo, sì un po' di resistenza. Mh. Mh, mh, mh. Sì, certo. Eh, sì, sì, ovvio. Eh no, sì <clicks tongue> quello è vero poi devo dire che, vabbè, in tutti questi posti forse una cosa che mi spaventa spesso è il trasporto. Sembra banale, però tipo, cioè me l'hanno detto tutti, io l'ho l'ho visto anche solo andando a Barcellona, come guida, no, che siamo andati a prendere un pulmino a momenti cioè io veramente mi sentivo morire ogni curva perché l'autista guidava come non so cosa, ma poi la cosa è che tipo in alcuni posti, tipo in Messico oppure anche mi sembra in Egitto, cioè loro hanno un modo di guidare, tipo che tutti guidano in tutti i sensi, cioè non ci sono le corsie, cioè tu devi devi saper guidare perché se no è impossibile, e ti fanno prendere un infarto. Noi europei che abbiamo tutto il codice stradale, loro guidano a caso, cioè
ehm Mh-mh. Mh, mh. Ah. Mh, mh. <laughs> Mh-mh. Mh. Mh, mh. Sì. Sì. Si, sì, sì, sì, sì. No, no, corretto, corretto. Sì. Certo, certo, certo, è vero è vero. Penso anche proprio al Vietnam o all' India o all'India come guidano in India, ecco.
Eh, esatto! Cioè, io terrorizzata.
Ci vorrebbe un bel pelo sullo stomaco no, è vero è vero. Ehm, non è banale neanche neanche questo.
Mh, eh, cioè ti devi affidare, perché è assolutamente impossibile. No, no, io, ecco, infatti mi ricordo che una mamma di una mia amica, aveva raccontato del suo viaggio in Messico, e ha detto che loro erano morti, perché l'autista stava camminando su un dirupo a strapiombo e loro stavano morendo perché questo faceva le curve come se non ci fossero 800 metri sotto, cioè no io morirei, non ce la faccio.
Mh, mh, mh. Sì. Ehm, davver wow! Oh mamma, oh mamma! Sì, sì, sì, sì, sì. Madonna! Certo, certo, certo. È vero, è vero, vero, è corretto.
Eh. Terribile. Mh, <smacks lips> eh sì, vabbè dai, speriamo di superare
Va bene, va bene dai. Abbiamo un po' viaggiato con la abbiamo un po' viaggiato con la fantasia e speriamo di s di superare queste paure, che poi magari a volte sono solo mentali.
Eh sì. Eh, mhmm, sì. Eh, vero, però sì dai. Mhmm, piano piano anche un po' cresce io crescendo e tu andando avanti, <chuckles> eh si. Eh, sì, sì, va bene dai. È stato un piacere e e ci sentiamo alla prossima. Ciao buona giornata. Ciao ciao.
Ehm, alcune ci sono. Ci sta, tu tu crescendo tu crescendo sicuramente hai tutta hai tutta la vita davanti e te lo auguro. Va bene, ti ringrazio anche per me. Grazie mille, buona giornata. Alla prossima. Cia ciao, cia ciao.